E poi, mhmm, poter stare a casa, non che cioè, non nel senso di eremita, nel senso che poi la vita sociale ce la vuoi avere, però, ehm, lavorar da casa perché comunque, mhmm, nei miei spazi mi rende, appunto, libera di fare, ehm, quello che voglio anche poi in un domani, magari, un giorno quando appunto avrò dei figli, posso gestirli tranquillamente io da casa.
Okay. Okay. Assolutamente, sì è comprensibile. Sì, ehm, in realtà è un argomento che che è molto sentito oggi, perché dopo la quarantena, tantissime persone hanno iniziato a sentire la necessità di passare più tempo nella propria casa e ci iniziato a pesare sempre di più dover andare in ufficio, ehm, uscire tutte le mattine presto. Però, c'è da dire che, molte persone ancora difendono questa posizione perché dicono che secondo loro a casa non sarebbero altrettanto produttivi. Quindi tu cosa cosa pensi a riguardo?
Erto. Mh, sì. Allora, mhmm, questa cosa nel senso, è vero che ci sono persone che la pensano così, ma anche che, ehm, gli fa piacere in realtà andare al lavoro, nel senso che, ehm, comunque lì incontrano persone, chiacchierano, c'è i c'è la pausa caffè e io ci sta, cioè, nel senso anche a me fa piacere, però, ehm, non deve diventare una costrizione, cosa che purtroppo attualmente lo è. Ehm, io invece credo che sono molto produttiva anche in casa, sicuramente bisogna
Mh-mh. Okay. Ah e come come la gestisci, come riesci a d mantenerti produttiva, comunque mantenere una sorta di disciplina?
Allora in realtà non la mantengo, nel senso che sono molto uno spirito libero, purtroppo su questa cosa ci devo lavorare, perché, ehm, non non riesco tipo a mettermi, ehm, dei programmi, cioè, fare una mhmm, <tsk> una schedule, cioè, non so come si si può dire, però, ehm, comunque sono una persona che quando entra in focus, quando si concentra, basta, cioè quindi, in realtà anche se magari inizio più tardi o comunque, mhmm, faccio altre cose, però poi quando inizio, inizio e lavoro per tanto tempo, quindi da questo punto di vista non ho problemi. Però sì, ci sta che comunque ci siano persone che vogliono anche andare sul posto di lavoro, a parte che per forza, perché comunque ci son tanti lavori diversi, lavori che p richiedono
<chuckles> Okay. Mh. Certo. Beh ottimo. Sì, no non non sì può eliminare del tutto come come ipotesi.
Esatto, per forza la tua presenza, quindi è anche giusto d così, nel senso è giusto che siamo diversi, che vogliamo cose diverse, altrimenti se no il mondo non non sarebbe così vario, però mi farebbe piacere che in Italia, ad esempio, ci s ci fossero più, uhm, opportunità da questo punto di vista, online, sì da casa, perché
Mh-mh. Esatto. Da casa, assolutamente. Ma ti faccio ti faccio una domanda: ehm, se tu dovessi immaginare il tuo futuro lavorativo ideale, quindi insomma l'obiettivo che vuoi raggiungere, ehm, come te lo immagini?
Sì.